Paano ka naman nakikinig para maintindihan, hindi lang para sumagot?
Hmm, <clicks tongue> nangyayari to kadalasan, naalala ko nung estudyante ako eh. Kapag halimbawa, nagtuturo yung guro namin noon, <clicks tongue> marami siyang tinuturo no'n na lesson, kaya lang hindi ko lubusan naiintindihan kasi kasalanan ko rin naman eh. <gasps> Kasi may mga pagkakataon na kapagka ganyan, eh, nakikipagkuwentuhan o daldalan lang ako sa mga katabi ko eh, gano'n yung parang naging ano ko talaga, nung estudyante pa lamang ako. Kaya hindi ako nagpe-pay mm, <gasps> kaya hindi ako nagpe-pay attention, kaya minsan kapag nagpapa-recitation yung guro ko, hindi ako minsan nakakasagot talaga.
Mm. Mm. Oo. <chuckles> Naging gawi. Mm, <chuckles> and ano, 'no, kumbaga normal lang naman 'yan, ah, na gawain natin, lalong-lalo na nung high school tayo. <gasps> Kasi alam mo, guilty rin ako sa mga ganyang ano, gawain dati na kapag, <gasps> ah, sa klase eh, madalas talaga, hindi maiwasan yung pakikipag, ah, tsismisan or daldalan sa katabi natin, oo. Pero yung, ah, ganito mong, ah, ugali later on, paano mo naman siya nabago?
Mhm. Hmm. Ah, nabago ko siya kasi ano, eh, parang kailangan kong disiplinahin 'yung sarili ko tsaka, ah, paalalahanan 'yung sarili ko na siyempre, pumasok ako para matuto, 'di ba? Hindi naman para makipagdaldalan lang sa mga kaklase ko, tsaka mga katabi ko. Eh, dati kasi parang ano mo 'yon parang alam mo 'yon, 'yung mga katabi mo kasi, sila minsan 'yung unang nakikipagdaldalan sa'yo, so ang tendency ikaw, parang mahihila ka, gano'n. 'Yung parang mahihikayat ka na ano, makipagtsikahan, ganyan. Eh, gano'n pa naman sa amin talaga noon, 'pag 'yung mga kaibigan ko talaga, kasi mga lalaki kami, eh, 'di ba? Parang likas sa mga lalaki talaga 'yung hindi nakikinig sa mga guro eh, tara mga babae lang talaga nakikinig. Pero 'yung mga lalaki, lagi talaga kaming nasisita. Lalo na 'yung mga lalaki sa likod, eh, lagi akong nasa likod, 'di ba? Usually gano'n sa classroom 'yung mga nasa likod, 'yun ang nakikipagdaldalan, 'yun 'yung mga matitigas ang ulo. <chuckles> Eh, ayun na ano so ang ginawa ko siguro nung time na 'yon, lumipat ako ng upuan, eh, pinalipat din kasi ako ng guro ko ng upuan no'n, eh, kasi nga parang minsan ako 'yung number 1 na nakikipagdaldalan o 'yung pasimuno ng ano daldalan talaga kaya, sabi niya ano, tinawag niya 'yung pangalan ko tapos pinalipat niya ako sa pinakaharapan para 'pag nagdi-discuss siya naiintindihan ko na siya.
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Hmm. Eh, after that ano, after that incident, ano naman yung naging initial response mo? Ah, na-bad trip ka ba ganyan, nagalit do'n sa guro or ano yung ano, ah, paano mo siya ti-nake gano'n?
Hmm. Deep inside nainis ako dun sa guro ko talaga 'di ba, parang ano eh, kasi siyempre para akong napahiya eh. Kasi tinawag niya yung pangalan ko do'n, sinigaw niya yung pangalan ko sa buong klase. So, siyempre yung buong klase yung atensiyon nila nasa akin nakatingin 'di para ako napahiya. Pero ang ginawa ko na lang, sumunod na lang ako, kasi kung hindi ako susunod baka palabasin ako ng classroom eh. 'Di nung sinunod ko at umupo ako do'n sa harap, deep inside, parang naiinis ako dito sa teacher na 'to, ganun. Parang, naaano ako sa kanya, naba-bad trip ako, kasi nga pinalipat niya ako ng upuan malayo do'n sa mga kadaldalan ko. Pero alam mo 'yon, ah, may point siya eh, no'ng time na yun eh. No'ng time naman kasi na 'yon, parang alam mo yun, kasalanan ko rin eh, kasi hindi naman ako nag nagpe-pay attention sa kanya, parang disrespect 'yon sa kanya di ba. Yung yung hindi nakikinig. So, pinaliwanag niya na sa buong klase bago siya mag-proceed sa, discussion niya na, siyempre ang pinaka-focus naming mga estudyante, mag-aral hindi makipagdaldalan sa mga ano, sa mga kaklase. So, may point siya do'n at, ah, parang do'n sa ano na yun, sa sitwasyon na yun, medyo naunawaan ko na siya.
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. And ah, ayun nga 'no, ah, kumbaga maganda talaga rin na na ah, na-gets mo yung punto ng guro at hindi mo talaga ah, dinamdam nang matagal yung ginawa sa'yo ng guro na pagpapalipat ng upuan. And dun nga dun sa sabi mo na yun namang purpose talaga natin para mag ah pumapasok tayo sa eskuwelahan, a yun ay para matuto at hindi <blows air> talaga makipagdaldalan kasi kung nakikipagdaldalan tayo, wala tayong matututunan.
Kaya nga eh. Mm, kasalanan ko rin naman talaga. Parang alam mo 'yon, no'ng una kasi, aminado naman ako na immature yung part na 'yon no'ng ginagawa ko kasi siyempre 'di ba una sa lahat, eh, pinapaaral ako ng magulang ko 'di ba? Tapos ang ginagawa ko lang in return 'di ba, 'yong parang hindi ko pinagbubutihan yung pag-aaral ko.
Mm. Mm, yes. Oo at maganda na at the early stage pa lang eh, meron ka ng self-realization talaga na ah, puwede mo pang at ayun nga nabago mo dun sa sarili mo.
Mhm.
Mm. Eh ganito, ah, puwede mo bang i-clarify sakin yung pinagkaiba ng, ah, nakikinig para maintindihan at hindi nakikinig para lang sumagot ganun?
Hmm, <clicks tongue> kasi 'yong parang pinapakita mo minsan sa halimbawa na lang sa klase, 'no, 'yong nakikinig ka pero tulala ka, gano'n. So, 'pag sumagot ka, mali 'yong sinasagot mo, malayo do'n sa tanong. Kasi nga tulala ka, parang 'di ka naman talaga nagpe-pay attention. <gasps> Iba-iba kasi 'yong klase ng pakikinig eh. <gasps> Meron 'yong nakikinig ka, pero 'yong wisyo mo, eh, wala do'n sa discussion. Parang <gasps> oo, para kang, 'di ba para kang ano nagde-daydream gano'n. Oo, 'yon, gano'n na gano'n ka kaya, <gasps> alam mo 'yon? Hindi ako nasisita nga. 'Di nga ako nasisita kasi hindi ako nakikipagdaldalan, tulala naman ako. 'Yong parang nakatingin lang ako do'n sa board, 'di ba?
Hmm. Mm. Okey. Mm. kumbaga. Naglalakbay yung utak mo, ganun. <chuckles> Mm. Wala na, wala ka namang naintindihan, ganun.
Oo, walang pumapasok sa ano walang pumapasok sa isip ko, kasi hindi ko ina-apply. Parang 'di naman talaga dun yung focus ko. Ang focus ko minsan, ano, 'yong minsan, ah ito, sa totoo lang ah, minsan ang focus ko, 'yong kakainin ko ganyan. Anong oras na? Lunchtime na, 'yong mga ganong bagay, 'di ba? 'Yong siyempre 'pag estudyante ka, 'yon talaga 'yong pinaka-moment no'n eh, na naalala mo ne 'yong mga lunchtime ganyan o kaya, ano kaya 'yong kakainin mo gano'n o kaya, pag uwi mo, magvi-video games ka gano'n. 'Yong parang naglalakbay, tama ka nga do'n, mm.
Hmm. <chuckles> Mm. Oo, <chuckles> mm. Eh, yung sa ano, yung, ah, so bale yung, ah, nasabi mo kanina yung parang passive listener, 'no, na kunyari akalam ah, akala nung taong kausap mo eh nakikinig ka, pero yung atensiyon mo pala, yung sa utak mo ay kung saan-saan na napapadpad, ganyan. Eh, yu yung ano naman, yung kaibaha yung counterpart naman nun, yung active listener. Paano mo ipinapakita sa, ah, kinakausap mo na talagang naiintindihan mo naman siya?
Mm. Kaya nga. <chuckles> Hmm, <clicks tongue> kailangan 'pag nagsasalita o nagpapaliwanag yung tao sa'yo, kailangan ina-absorb mo at ina-apply mo talaga yung sinasabi, di ba, para just in case na tatanungin ka, alam mo yung isasagot mo. Halimbawa na lang, kapag interesado ka rin sa isang subject, di ba? Parang ganado ka at nakaka-relate ka dun sa pinapaliwanag mas madali mo naa-apply. Ngayon, 'pag nagkaroon ng recitation o kaya any questions, di ba, ganyan o kaya gusto magpasagot ng tanong or may quizzes, nasasagot mo yung mga katanungan, kasi during the discussion, nagpe-pay attention hindi ka lang nagpe-pay attention, nakikinig ka pa, tsaka ina-apply mo pa yung mga tinuturo.
Mm. Yes. Tama, oo, at 'yun din naman talaga yung, ano 'no, talagang, ah, way ng, ah, pakikinig nang, ah, tama para siyempre may pumasok sa ating mga kokote. Eh, ganito no, sa nasabi mo nga na kapag interesado ka sa mga bagay, eh, talagang, ah, nakikinig ka, kumbaga yung atensyon mo ay nandoon, may mga partikular bang topiko o conversations na talagang, ah, nagma-magnet sa atensyon mo o humahatak sa atensyon mo? Kumbaga na kapag ganito na yung mga topic of discussions, ganyan eh, talagang, ah, nagiging mas involve ka at nakikinig, gano'n? Meron bang ma ah, specific?
Mm. Hmm. Siguro ano, eh, malaking epekto sa akin 'yung tao, eh. 'Di ba, parang nung mga estudyante tayo kapagka terror 'yung teacher o kaya boring 'yung teacher, mas mataas talaga 'yung tsansa na hindi nakikinig 'yung estudyante kahit na interesting 'yung topic, 'di ba? Kasi minsan the way dun sa tao na 'yon na mag-deliver nakakaantok, eh, so ang tendency, 'di ba, 'pag walang enerhiya 'yung pagsasalita mo, eh, wala ring epekto 'yung itinuturo mo. So, siguro kaya may times talaga na kahit interesting 'yung topic na ito, pero 'yung nag-aano, 'yung nagdi-discuss, nakakaantok o kaya nakaka-bored 'yung ano niya, talagang may mala malakas din 'yung tendency talaga, 'yung tsansa na ano, eh, na wala kang maintindihan kahit gusto mo makinig, 'yung ganun ba? Kasi ako 'yun 'yung minsan kong nararanasan talaga lalo na kapag hindi ko ano, hindi ko ma-feel 'yung nagtuturo gano'n, or nagpapaliwanag, kahit sa reporting minsan ng mga kaklase ko may mga gano'n din akong ano, eh, senaryo. Hindi naman sa ano, ah, oo hindi ko naman sa jina-judge sila ano, kumbaga wala, eh, minsan 'di ko rin naman mapigilan 'yung sarili ko na maging gano'n, eh, 'di ba?
Mm. Mhm. Mm. Mm. Mm. Correct. Mm. Tama. Mga oo. Mm. Kumbaga kapag wala sa kumbaga kahit interesting 'yung topic kung 'yung delivery rin ng minsan 'yung, ah, nag nagde-deliver, 'yung way of ano niya, communication niya, hindi engaging, talagang minsan hindi tayo nakikinig eh.
Kaya nga. Totoo 'yan. Gano'n talaga ako kasi kahit sa mga ano eh, kahit sa ibang tao eh. Halimbawa, nag-a-attend kami ng mga auditorium, gymnasium tapos merong speaker oh 'di ba? <gasps> Kapag ka may mga speaker talaga 'di ba, ah, eh, may mga times talaga nakakaantok. So, 'pag nakakaantok ang ano agad sa tao niyan, ang balik agad sa tao niyan hindi nakikinig o kaya nagka-cutting class 'di ba? Gano'n ang tendency, nangyayari. So, ako gano'n ang nangyayari talaga sa akin noong estudyante ako. Mm.
Mm. Oo, mga symposiums, gano'n. Oo. Mm. Mm. Hmm, okey. Oo. Eh, ganito naman, ano ba 'yung mas pinakamahirap na uri ng tao para sa'yo na pakinggan? 'Yung galit, 'yung iyakin, 'yung paulit-ulit ba? 'Yung mga 'yung tahimik o ano ba? Ano ba ano bang certain na, ah, characteristic ng isang tao 'yung mahirap para sa'yo na pakinggan, gano'n?
Hmm. Para sa akin siguro 'yong walang buhay. <laughs> 'Yong walang ano walang buhay 'yong pananalita. Oo, 'yong boring 'di ba? Kasi ano eh, ito nararanasan ko rin talaga 'to kapag boring 'yong nagsasalita parang nakakaantok, 'di ba? Mapapa, "May I go out?" ka talaga, eh. Gano'n kasi ako eh. Hindi naman sa ano 'no hindi naman sa at least 'di ako nagpapaka-plastic. Pero gano'n talaga eh, base sa karanasan ko. Kapagka walang buhay o kaya parang ina mas inaantok pa 'yong nagtuturo kaysa sa estudyante, 'di ba, parang ano eh, parang hindi ka talaga makikinig, eh. Parang minsan nga ginagawa ko kapagka hindi ako interested sa pakikinig sa kanya kasi lalo akong aantukin, aaralin ko na lang kusa 'yong ano eh, 'yong dini-discuss niya eh, 'yong lesson eh, 'di ba? Parang gano'n na lang ang gagawin ko, eh. Yung
Mm. Boring. Oo. Mm. Oo. Mhm. 'Yung lesson gano'n. Oo. Yes, oo. Eh ganito, may habit ka bang ginagawa bago pumasok naman sa isang seryosong usapan?
Hmm. <clicks tongue> Kapagka seryosong usapan naman talaga eh, kakaya ko kaya ko naman talaga din na makiayon 'no, kaya ko naman din i-representa oo, makipag-engage din talaga sa tao. Kasi kapagka gano'n ayoko rin naman sayangin 'yong effort nila, 'di ba? Pero sana 'yong way of delivery din nila eh, bigyan din nila ng sigla, 'di ba? Kasi siyempre 'no, ah, kapag ganyan kung gusto mo rin naman talagang maging interesado 'yong ano mga estudyanteng nakikinig sa'yo o kaya sa tao sa personal eh, gawin mong mas engaging 'yong usapan, 'di ba? Huwag mong hayaan na antukin sa'yo 'yong kausap mo nang sa ganun ah, in the end hi hindi ikaw 'yong na-o-offend lang, 'di ba? Kasi siyempre sila may kanyang dahilan ako kagaya ko may kanya-kanya din akong dahilan, 'di ba, kung bakit minsan gano'n 'yong dating sa akin na hindi ako nakikinig. Kasi hindi siya hindi ako nakukulangan ako sa buhay minsan eh. Gano'n kasi 'yung pakiramdam ko no'ng estudyante ako eh. 'Tsaka may mga pagkakataon din na nababahagi ko siya sa mga kaklase ko tapos 'di ba 'yong mga kaklase mo minsan mag-a-agree, "Oo nga eh." 'Di ba ganyan pag-uusapan ninyo 'yong isang tao pero 'di naman pamba-backstab ang tawag do'n 'no. Kumbaga saloobin lang naman namin 'yon bilang estudyante kasi siyempre ikaw naman na estudyante nagbabayad ka naman ng maayos sa tuition, 'di ba? 'Yon bang ano 'yong ibigay mo lang din 'yong tungkulin mo, 'di ba? 'Yong worth it sa bayad ng estudyante. Lalo na private school naman kami 'di ba tapos gano'n ang ibibigay mong enerhiya o effort, 'di ba?
Mm, kapag engaged. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Yes. Mm. May Oo. Mm. Correct. Oo, tama and may rights naman din naman kayo talaga kasi siyempre sabi mo nga mga estudyante kayo and private school yun. So, I believe na medyo mas mahal compared sa public yung binabayaran niyong mga tuition and ah, miscellaneous fees.
Mhm. Tama tama kasi ano eh, 'di ba, may mga evaluation din 'yong mga teacher para malaman din naman na ano kung engaging ba sila sa klase? Kung 'yong klase ba nila masya ano masaya nagbibigay ng saya o boring, 'di ba, gano'n 'yon, eh, kaya may evaluation, eh. So do'n din pumapasok kaya may mga pagkakataon na 'yong mga estudyante ng isang guro hindi nakikinig kasi dala lang din ng way of delivery ng guro, eh. Kun kung nakakaantok naman din talaga 'yong delivery no'ng ano niya no'ng discussion niya, eh, talagang dadami 'yong estudyante na hindi makikinig, 'di ba? Kasi ako isa na ako do'n sa nakakaranas ng gano'n. Hindi lang naman din isang guro 'yong naranasan kong gano'n, ah, gano'n eh. Kumbaga karamihan din talaga ng guro ano, eh, gano'n eh, 'no? Lalo na pag matatanda 'di ba hindi naman sa hinuhusgahan si ko sila pero gano'n talaga, eh. Mm.
Mm. Oo. Mm. Mm. Hmm. Oo. Mm. Yes tama and kumbaga nasa minsan nasa ah, ayun nga character, delivery, or yung pagiging engaging talaga ng speaker. Minsan yung dahilan kung bakit ayun nga karamihan sa atin eh, yung ah short attention span lang yung naibibigay natin o kahit nga worst case scenario hindi talaga tayo nagpe-pay attention at all kung yung speaker or yung ah, kausap natin talaga ay hindi ganun ka ah, engaging kausap. Kumbaga parang patay kumbaga yung ano yung ah, flow ng discussion.
True. Mm, true. Kasi di ba, pagka-engaging yung kausap mataas ang energy kahit hindi ka interested parang mapapa ano ka eh. Mapapa magkakaroon ka ng interest, makikinig ka. Oo maho-hook ka talaga dun sa kanya.
Mm, naho-hook ka. Mm, at ayun ah. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kuwento.
Ayon, maraming-maraming salamat din. Paalam.